ค่ะ พอดีวันนี้เนี่ยนะคะ มีเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหามานานแล้วอะค่ะ ที่เราเนี่ยอยากจะมาขอคำแนะนำจากคุณหน่อยน่ะค่ะ
อืม ครับผม อืม ต๋อ ขอคำถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า อา ต้องการให้ช่วยอะไรครับ มีอะไรเป็นปัญหา ณ ตอนนี้เหรอครับผม?
อืม ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า เราเนี่ยมีนิสัยหนึ่งที่แก้ยังไงก็แก้ไม่หายสักทีนะคะ คือการที่เราเนี่ยคิด แบบในสมองเราเนี่ยค่อนข้าง productive นะคะ มันมีไฟเหลือเกิน มันอยากจะทำนั่น อยากจะทำนี่ แต่ว่าสุดท้ายมันก็ลงเอยที่ได้แค่คิด แล้วเราเนี่ยไม่เคยได้ลงมือทำเลย อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ